Sì, anche. Può essere sia
O Perché se è così, mi offro ieri, ti prego <chuckles> la lavora su di me. <laughs>
<chuckles> Va benissimo, io adoro, adoro veramente. Ehm, sì può essere s
Io, allora senso della moda, mhmm, non so dove cioè dove me l'hanno dato, però, mhmm, s devo averlo dimenticato in qualche mobile in qualche trasloco perché non ne ho. <laughs>
Ognuno lo fa a modo suo alla fine, con quello che può e con quello che ha. <chuckles>
Lo ammetto, lo ammetto. <chuckles> Io, veramente, adorerei avere una persona, cioè co una un professionista o una professionista, in tuo caso, uhm, che mi spieghi, no, perché anche tu sapresti m magari, ehm, valorizzare la mia, uhm, fisicità, invece di, mhmm, combinare cose a caso e chiederti: "Ma perché mi sono vestita così oggi?" Così. <laughs>
Co g Certo. Certo. Certo. Certo, anche perché è un fattore sia ultimamente è uscito, comunque, è diventato un trend un po' non so se hai mai sentito dell'armocromia, quindi il potere che hanno i colori su di noi, ma è anche un fatto
Sì, sì, sì, certo. Io quella la devo fare, assolutamente.
Te la consiglio, è anche abbastanza rilassante, un po' come avere uhm, quando ti vai a fare un massaggio.
Io ho provato a farla da sola. Io sono un warm autumn, quindi un autunno caldo risulterebbe. Quindi, effettivamente, fu guardando i colori del mio guardaroba, ci ho preso in pieno, però n non so però poi <chuckles> comunque, de
Okay. Okay, okay. Bene. Certe persone dopo l'armocromia, si rendono conto, che è tutto il contrario di quello che hanno fatto per la loro vita, proprio.
Hanno tutto da buttare. Esatto. Sì, sì, sì. No, ma ehm, me proprio come in base a come i colori che mi attirano, quelli che mi fanno sentire bene, no, quindi, che ne so, il rose gold, le tonalità pastellose, calde. Quindi e mhmm, devo dire che, mhmm, mi piacerebbe continuare la conversazione ora con te, ma purtroppo, non posso, uhm, procedere oltre. Quindi ti volevo salutare, ehm, ti volevo ringraziare, perché sempre u un piacere parlare con te.
Certo. Certo. Bene. Okay. Va bene. Grazie. Anch'io ti volevo ringraziare. È stato una bellissima conversazione. Spero che sia stata leggera, piacevole e mi qu que sì
Certo, certo. Te lo c te lo confermo, assolutamente. Ehm, s dai ci risentiamo presto, perché questo argomento, per me non è risolto così. <chuckles> Che ti dico? Buona serata allora.
Bene, sono felice. Va benissimo. Allora ci conto. <chuckles> Va bene, grazie mille e anche a te. Ciao.
Ciao. Un bacio. Ciao, ciao.